Yani, doğru söylüyorsun. Önce söylediğin şey, eee, hani, insan olduğumuz için bu duyguları yaşamamız bence çok normal. Eee, kızmamız çok normal. Üzülmemiz veya o an hayal kırıklığına uğramamız çok normal. O noktada verdiğimiz tepki önemli olan birazcık aslında. Hani, o duyguyu nasıl kontrol edip dışarı nasıl vuruyoruz? Eee, evet. Evet, evet, yani, bunu öfkeyle yansıttığımız zaman, eee, gerçekten bir yararı olmuyor. Hem kendine hem karşı tarafa. Yani, bunu
Hı hı. Hı hı. Doğru, haklısın. Yansıtma diyorsun, değil mi? Hı hı. Hı hı. Bir transfer durumu var sanki orada, ne dersin? Yani, orada hissettiğimiz duyguyu, eee, hissedilen duyguyu daha doğrusu karşı tarafa yansıtma durumu.
Evet. Hı hı. Doğru, doğru, öyle. Zaten o duyguyu direkt yansıtmak istiyoruz aslında. Eee, çünkü o duygu o anda bize aslında fazla geliyor birazcık ve başa çıkamıyoruz, kontrol edemiyoruz ve onun dışa vurumu da o şekilde oluyor. Karşı tarafı öfkelendirmeye çalışıyoruz. Karşı taraf öfkelenebilir, öfkelenmeyebilir ama aslında orada seni tetikleyen bir şey var ilk başta. Yani, o tetikleyen şeyi fark etmek önemli olan. O tip
Hı hı. Hı hı. Hıı. Anladım şimdi. Hı hı. Hı hı. A! Ne güzel bir noktaya değindin. N ne olabilir sence bu tetikleyiciler?
Hımm. Ya, tabii kişiden kişiye çok değişebilir ama, eee, yani, ben de, mesela, insanların ince düşünememesi oluyordu genelde. Ya, ne kadar <chuckles> hani, tabiri caizse, e evet.
Hıı. Nezaketten mi bahsediyorsun? Saygı, nezaket. Hı hı.
Evet, evet saygı, nezaket veya benim bireysel haklarıma bir saldırı hissettiğimde direkt, eee, sivrilebiliyordum veya, işte, çirkinleşebiliyordum.
Yani, kişisel alana müdahale gibi mi?
Kişisel alana müdahale de diyebiliriz buna, evet. Evet, kişisel alana müdahale de diyebiliriz ama bunları da, hani, yönetebilmenin yolları olduğunu fark etmeye başladım zaman içerisinde. Yani, direkt yükselip karşı tarafa çıkışmaktansa, hani, ilk başta bir durup düşünüp karşı tarafın, hani, bu konuda belki, iii, düşüncesizliği gerçekten olmuş olabilir. Bu beni kızdırıyor olabilir ama, hani, bunu ona zamanla hissettirerek, eee, tane tane anlatmaya çalışarak, kendi hissettiklerimin ne olduğunu, eee, karşı tarafa aktarmaya çalışarak, eee, bu tarz çözüm yolları aramaya başladım. Bu da
Hıı, anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Peki, bunu nasıl ayırt ediyorsun? Yani, o noktada karşı tarafın, emm, gerçekten senin kişisel haklarına, eee, bir saygısızlık mı yapıyor yoksa, eee, farkında olmadan sadece düşüncesizlikle hareket ettiği için mi bunlar oluyor? Yani, hangisinde, eee, daha fazla tepki veriyorsun ve nasıl ayırt edebiliyorsun?